Oo, baka mamaya, manghihingi ng pera o didiskarte na may siyempre Tondo 'yan, eh, 'di ba. So, gi nagulat misis ko, kukuwentuhan ko na, ma eh, nagtatawanan na kaming dalawa, sabi, "Ano pinag-usapan wala usapang kalye."
Mm, mm. Oo, totoo. Mm. Mm. <chuckles> Oo.
'Di ba, kasi 'pag ii 'pag, alam mo 'yon, inen tinaas mo yung level mo, parang, "'Di mo ako ka-level".
Oo. Oo, talagang ano, eh, parang, maano ka pa nila, makikita ka pa nila na, "Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo brad", gano'n, 'di ba? Mm. Hmm.
'Di ba, batang Oo. Oo, 'di ba, kailangan, i-level mo, yung sarili mo, sa kanila, para alam mo 'yon, hindi niya maisip na, "Yabang naman nito".
Mm. Oo, totoo, totoo. Sang-ayon ako do'n, mm, mm. Kasi, may iba na gano'n, eh, 'no? Pupunta sa mga ganyang lugar, tapos parang magyayabang na, "Ah, oo, gan'to ako, tas gan gan ga tapos kayo ganyan lang", 'di ba, parang ano, eh, parang dadalhin mo yung sarili mo sa hukay do'n brad. <chuckles>
'Di ba? Kumbaga, sakyan mo sila, 'di ba, eh oo. Ta's, aangas-angas, oo. And Mhm. O kaya nakita mo yung mga kakilala mo ro'n, tang "Hanggang ngayon ganyan ka pa rin", 'di ba? Huwag gano'n, pangit yung approach na gano'n.
Oo. Ah, oo, ayoko ng mga gano'ng tao, oo, mm, hmm. 'Di naman oo, hindi naman lahat ng tao, eh, ano, eh, nabibigyan ng oportunidad na katulad no'ng binigay sa kanya, 'di ba?
Eh, alam mo naman, Tondo 'yon, eh, o, pasa 'yon, eh, 'di ba? Hmm, masuwerte ka, 'di ba, o masuwerte ka, nakita no'ng umangat ka, nakita mo yung kababayan mo, kaibigan mo, 'di, pakisamahan mo nang maayos, 'di ba? Kumustahin mo.
M oo. Oo. Oo, kasi dati ka rin namang kasama nila, eh. <chuckles> Oo.
Oo, dati ka rin don, eh, huwag mong yabangan, huwag mong pakitaan ng yabang, 'di ba? Hindi maganda.
Oo oo. Yung puwede rin sipa mm, puwede siguro kung ano, kung siguro kung, mula bata pa lang mayaman ka na, wala ka sa wala ka do'n sa lugar na 'yon, eh, yung dati kayo-kayo lang din magkakasama, eh.
Para maging maayos yung usapan. Tama din. Mm, puwede, oo. Mm. Tama 'yon, kumbaga, balik lingunin mo yung pinanggalingan mo, 'yon ang pinakaimportante.
Oo. Oo, totoo, 'di ba? Sabi nga ng mga matatanda, 'di ba? Yung mga ano po ano, "Hindi po marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan, eh, hindi makakarating sa kanyang pupuntahan", 'di ba?
Mm. Pinanggalingan. Tama, tama 'yon, tama 'yon. Kumbaga, ako gano'n din naman ako, binabalikan ko yung, pinang kasi, ando'n pa rin naman yung mga kamag-anak namin, eh, ayun, sabi mo nga, ayaw nilang umalis.
Mhm. Mm. Oo, oo. Oo, kasi siya y
Oh, kaya meron pa rin kaming pinupuntahan do'n.
Oo, oo, totoo po 'yon. Ako meron din akong mga ano, eh, kamag-anak sa Tenement naman. <chuckles> Oo, mm, pero ano ngayon, bago na do'n ngayon, eh, maganda na daw do'n banda, hmm. Oo, ni Yorme, oo, si Yorme. Oo nga, eh, oo. Oo, oo, kaya nga, ayun, naku maghapunan na po tayo.
Mhm. Hmm, masaya do'n lalo. <chuckles> <scoffs> Oo, na-develop na. Pinaganda na ni si Isko yata, oo, ni Yorme. Ngayon babalik ulit si Yorme, kaya lilinis ulit ang Maynila. Ah 'yun ako sa kuwentuhan natin, ah. Oo nga, eh, nagugutom na rin talaga ako, at salamat sa oras mo, ah. Salamat sa sa mga nai-share mo. <chuckles>
<laughs> Sige po, maraming salamat po, mm. Mm, oo, kayo rin ho, nag-enjoy po ako sa mga kuwento niyo.
Mm, ako naman, ako rin gano'n din. Oh, ingat ka lagi, paalam, ah, maraming salamat.
<chuckles> Paalam po, mm, sige po. Hmm.
Hmm, sa'yo.

Hmm, 'yon sa piyer, oo, so iba-iba ang likaw ng bituka diyan eh 'no. So, ako sanay ako sa, ganyan, kumbaga po ang approach ko sa ganyang tao, kung minsan kung papaano niya ako, ah, diktahan gano'n din, binabalik ko lang din sa kanya. Kumbaga yung lengguwaheng gusto niya, pinagbibigyan ko, 'no. Eh, total gusto mong bastusan, eh, 'di ba, 'di ba, eh pagbibigyan kita, pero hindi ako aabot sa lebel sa punto na, ah, makikipag, ah, talo ako sa makikipagsakitan ako sa 'yo kako hindi. Pero yung lengguwahe niya, kung salita niya kaya kung sabayan. Pero sabi ko nga umalis na nga kami sa lugar na yun eh.
Mm, oo. Oo. Mm. Mm, mm. Mm. Oo, oo. Mm. Mm. Mm. Totoo. Mm. Mm.
Matagal na panahon na iniwan na namin yung lugar yung gi dahil ayoko ayoko rin mga anak ko, yung mga apo ko, lalaki sa ganong lugar. Hindi ko sinasabing masama yung lugar, ah.
Mm. Mm, oo. Oo, oo, Oo, oo.
Hindi ko gine-generalize yun na porket Tondo, eh.
Totoo, totoo.
'Yung sa kapitbay malaki. Gaya sabi mo, 'di ba.
Mm. Oo.
Eto Ah, siguro parang kokontra ako ng konti sa sinabi mo. Eto kasi nanay naman nito mabait naman.
Mm. Oo, oo. Mm.
Masipag yung nanay nito 'pag nag nagtitinda araw-araw iniwan ng asawa, kaya lang eto kasi anak na na na mali ng barkada.
Mm, oo. Ah, oo, nasa ano din 'yan, eh, minsan nasa mga kaibigan din na sinasamahan, eh.
Yung impluwensiya, oo yung sa paligid, totoo, surrounding na bisyo, droga, maaga pa bata pa nag-sigarilyo na, natutong uminom, na na na minsan alam ko na-involved pa sa snatching, 'no, na nabarkada sa mali, eh. Kaya yung sabi ko nga, yun ayokong makita ng mga anak ko. Kasi may mga kapitbahay kami sa tondong gano'n, eh. Do'n ako namulat eh, may kaklase ako elementary nung nag high school hindi na nag-aaral, snatcher na lang, eh.
Oo, totoo. Mm. Ah, oo, mm. Hmm, mm. Mm. Mm, oo, oo, oo. Mm. <laughs> Oo, oo.
'Di ba yun ang ayokong ma ma ma ma mamulatan nila.
Oo, totoo, totoo talagang, ano, eh, maganda ilagay mo sa environment na maayos, 'di ba, yung mga anak mo, lalo na nung mga development stage po nila, 'di ba.
'Di ba. Mhm, totoo. Hmm, ang laking factor no'n.
Oo, oo.
Tatatak sa kanila 'yun, eh, parang tattoo hindi na maaalis, 'di ba.
Totoo, totoo, oo, totoo.